Iya.
Mmm, oke oke menarik menarik, oke nah, eee, kalau ak aku sudah punya gambaran deh kayaknya kamu orangnya sukanya yang s apa, enggak terlalu ribet gitu ya atau yang sederhana gitu tapi kalau misalkan dari gaya sendiri nih, pernah enggak sih, eee, terinspirasi dengan selebritis atau di sosial media, yang oh ini gaya aku banget deh gitu jadi, kayaknya gaya aku itu, eee, temanya seperti dia nih atau seperti yang, apa ya orang kan kadang-kadang punya ya, eee, gaya tuh misalkan kayak aku gayanya klasik karena aku sukanya warna-warna netral gitu aku sukanya gayanya yang, funky gitu karena aku suka yang warna lebih berani kalau kamu gimana nih?
Mhm. Mmm. Mmm. Oh iya betul. Mmm. Mhm. Nah kalo aku sendiri ada tuh masa-masa, pengalaman aku tuh nyari influencer, atau artis-artis yang menurut aku aku suka tuh outfit-nya kayak gitu aku pengen coba gitu, sampe aku tuh ada di masa di mana aku tahu kalau ternyata, eee, kita tuh sebenarnya punya gaya kita masing-masing, mhm, jadi kalau ada orang yang bilang aku tuh gak punya style aku gak punya gaya aku itu menurut aku mungkin kayaknya belum dicoba aja, mhm, belum ketemu karena ketika kita plek-ketiplek ngikutin orang lain, ternyata misalnya nggak sesuai bentuk badan kita, nggak sesuai tinggi badan kita kayak gitu atau warnanya ternyata nggak sesuai nih sama kulit kita kayak gitu, nah itu tuh emang perjalanan panjang tapi ketika kita udah nemuin kita jadi lebih gampang nih ketika belanja nah buat aku sendiri, itu aku cari tahu dulu nih, eee, bentuk badan aku kayak gitu karena aku tipe orang yang ternyata kalau pakai baju oversize tuh, jadi terlihatnya besar banget tapi kalau pakai baju yang kecil karena aku emang badannya tinggi, ternyata nggak bisa juga gitu nah di situ aku cari tahu, biasanya kan sekarang kita udah banyak ya dari TikTok, YouTube itu banyak yang, nggak cuman nge-share tentang outfit tapi mereka nge-share lebih ke gimana sih cara memilih outfit yang pas sama bentuk badan kita, karena kan setiap orang itu bahkan sekarang tuh kayaknya ada, mhm, kayak ada, penelitian ada teori kayak manusia tuh ada tipe badan ada tipe A, B, C, D gitu kan nah itu juga sebenarnya, mhm, bisa jadi inspirasi juga buat tahu, diri kita masing-masing biasanya kalau kita lebih tahu nih diri kita kita lebih, suka sama badan kita itu bisa kita, eee, akhirnya nemuin, gaya yang sesuai sama diri kita sendiri.
Mmm. Oke, ah. Gaya sendiri. Betul ya. Mhm. Belum ketemu ya kali ya. Iya. Bisa jadi. Mmm. Heeh, itu sih. Pemilihan, mhm. Heeh. Mhm. Oh gi mhm. Bener bener banyak banget. Oke, mmm. Beda-beda. Nah itu dia, banyak banget, heeh. Mhm. Iya, mhm. Iya.